Oo, kaya na-miss ko tuloy yan. Masarap kaya nung inihaw na pusit, di ba, ayan. Lalo na ano, oo, ayan, sarap ipulutan, di ba, lalo na ngayon weekend, di ba? Ganun.
<laughs> Oo, 'pag lalo 'pag fresh. <laughs> <laughs> Oo. Ang galing, eh ikaw? <laughs> Eh ikaw, <laughs> ano yung pinakamasayang alaala mo na mga bakasyon?
Ah, tawag dito sino pa yung mga Oh ano yun pala, sige. Ah, bukod siguro yung mga bakasyon ko nung ano, nung nung pagkabata, yan, mga high school, siguro ano, ah, last year gano'n, ah, nakasama ko mag-ano, mag-travel yung ano, ah, mga matatalik kong kaibigan, ayan, mga ano, kaklase ko na simula elementarya. Parang unang beses namin na ano, na mag-travel, ayan, ah, ayun, unang beses na makapag-ibang bansa na sama-sama kami. Oo, ayun.
Mm. Ah, bago lang. Wow. Oh, ah, okey. <chuckles> Mm. Wow. Ay, ang galing naman. Ibang bansa pa. Saang bansa?
Eh, medyo ano, ayan, sa ano, sa Vietnam. Medyo nakaipon-ipon na kahit papaano. <chuckles> Kaya, ayun, di ba, na ano, at least nakagala.
Mm. Ah. Sumakses na kayo ah. <laughs> Mm.
Aha, at least nakagala. Ayun, oo. Nakaka-enjoy lang rin kasi ano, parang, ah, talagang, ah, sobrang saya nung, ah, tawag dito, gala na yan hanggang ngayon parang pinag-uusapan pa rin namin yung mga ano, nakakatawa na ano, na mga nangyari noon, ayun. Kaya okey, ayon, parang ang mga ginawa kasi namin no'n dati, ano, nung nakaraang taon parang kada, tawag dito, kada gabi nag nag-iinom kami kung saan-saan. Tapos, oo, oo, pumunta kasi kami dun sa Sapal, medyo malamig na lugar, ayun. Tapos nga ano eh, mga naka-short yung kasama ko, akala nila lamig Baguio lang, ayun, napabili ng jacket, mga ano, pantalon sila.
Mm. Mm. Hmm. Ang galing. Mm. Mm. Doon sa Vietnam? Ah. Oo, Mm. Mm. <laughs> <laughs> Napagastos. Mm.
Oo, napagastos bigla. Kaya, ayan, nag-iinom para mainit-initan, di ba?
<laughs> Ah, kaya pala. Ang galing naman. Eh, ano yung pinaka sa tingin mong ginawa ninyo na naging mas espesyal yung bakasyon na 'yon?
Oo.

Okey rin, okey rin na gano'n nga, ayun, ah, nakakatuwa lang rin, 'di ba, at least, kahit papa'no okey kayo. 'Pag ano, lalo na 'pag yan, 'pag bakasyon, 'di ba? Eh, sabi mo nga, nakapag-me time kayo, ah, kaya okey rin 'yong mga gano'ng, ah, bagay, 'di ba, na nakakapangiti sa atin, ah, ano pa ba 'yong mga ano, may natutunan ka pa ba ba or napansin tungkol sa, ayan, sarili mo, 'pag do'n sa bakasyon, bukod sa ano nga, ah, 'pagka-me sa me time niyo?
Mm. Mm. Oo. Hmm. Oo. Yes. Mm. Ayun, na, masaya ako makita yung ano, yung extended family namin, kahit na magastos talaga. Kasi ako yung nag-shoulder no'ng sa venue, pero okey lang 'yon kasi nga, ah, nakasama ko sila. Yung parang, naging mas nagigin, mas generous ka, kahit na kapos ka rin, para ma-share mo yung blessing sa kanila. <laughs> Mm.
<smacks lips> Ayan, oo. Ah, alam mo, tama ka rin diyan. Oo, kasi, 'di ba, ah, hindi naman natin mapapalitan ng, ah, pera talaga yung experience, eh, 'di ba? Kumbaga, eh, ang pera makikita naman kikitain naman natin yan, eh, pero yung oras na kasama yung pamilya natin, iba pa rin talaga yung saya, 'pag mga gano'n.
Mm, totoo. Mm. Mm, memories, 'di ba? <chuckles> Oo, babalikan mo 'yon eh, yung pera 'pag naubos, wala na.
Ayun. Oo, tama, hindi mo mababalikan, 'di ba, oo. Ayun, ah, salamat oo, oo. Ayun, nag-enjoy ako, marami rin akong natutunan ngayon sa mga ano, payo mo, salamat.
'Di ba? Korek. Thank you talaga, ah, <chuckles> marami akong din natutuhan. <laughs> Oo, salama

Naku ang ang, ah, ano rin pala niya, 'no, ang ganda rin pala ng ano 'no, parang, ah, ano ba 'yun, ah, parang kada ano, kada weekend? O
Mm. E oo, every every Sunday ang service namin 'yung simba namin. Pero pag Saturday may mga ak marami kaming activities, kanina basketball ng mga kalalakihan, i 12 to thir 18 years old. Kagabi volleyball. <laughs> Kagabi volleyball sa mga, ah, babae 18 pataas. Busy talaga.
Ay naku, nakakaano naka-miss. Oo. Oh, ikaw ba naglaro ka ng ano, volleyball kahapon?
Ah, nag-coach ako, pero last last week naglaro ako. <chuckles> Pero hindi ako magaling. <laughs>
Ayun, oo. Kaya pala, oo, 'yun nakaka-miss nga rin, eh, ayan lalo na nasabi mo basketball 'no, parang naalala ko nga no'n parang 'yun 'yung kadalasan kong ginagawa no'ng bata rin ako, pag lalo na pag bakasyon, ngayon, oo, halos araw-araw na ano, ah, pagkagising ayan punta na ng court, kasi ayan bakasyon nga walang pasok sa eskuwelahan gano'n, oo.
Oo, oo. Hmm, talaga? Mm. Ah. Mukha magaling kang mag basketball, ah. <chuckles> Sumali ka ba sa school, 'yung varsity gano'n?
Ah, sakto lang naman ayun, ah. Ah, ayun, oo, sa ano naman nakasali, 'yan, elementarya hanggang high school, tapos no'ng kolehiyo do'n lang sa ano namin sa kolehiyo nalang sa mismong, ah, college parang gano'n. Oo, mga sports fest gano'n, ay ano lang parang ano lang rin kasi masipag lang gano'n, takbo-takbo gano'n. Oo, ikaw ba nakasali ka sa mga varsity?
Hmm. Ah, galing naman. Mm. Hmm, ah, siguro dami, <chuckles> naku hindi, kasi ang tamad ko dati, 'yung inaral ko lang 2 years nursing assistant.